Thì thật ra là người thân hay ba ba mẹ hay là này kia cũng có thể nằm trong cái nhóm mà chưa hiểu mình á, hiểu hông? Có nghĩa ờ, đúng rồi, đúng rồi, ừ, nên là
Ừm, bạn chia Ừ. Đúng rồi, là do là khác thế hệ, đúng hông? Khác thế hệ. <chuckles> Mình cũng vậy đó, nhiều khi, a, mình có những cái nỗi niềm á nhiều khi muốn chia sẻ, nhưng mà thật ra mình nghĩ người lớn có những cái khía cạnh, góc nhìn, quan điểm riêng. Đó, cho nên mình thấy là mình mình nói một cái hướng này, nhưng mà nhiều khi họ lại hiểu theo một cái góc theo hướng khác. Và nhiều khi nói mình cũng thấy cũng dạng như không có giải quyết được được đến đâu hết á, cho nên nhiều khi nhiều cái vấn đề cũng hơi không biết chia sẻ cùng ai ấy. Và bây giờ cái cái v cái việc mà mình đọc ở trên mạng người ta cũng chia sẻ với lại cái con, a mấy cái con GPT ấy. Ừ, hổng biết bạn có bao giờ chia sẻ với cái mấy cái con GPT đó chưa? <chuckles> Mình thấy nhiều khi mình buồn quá hoặc là c bị áp lực cái gì trong cuộc sống á, là mình đặt câu hỏi mình nói nó, à, "Hôm nay tao thế này này nè, rồi giờ có tình huống này, giờ giải quyết sao? Mày có gì hỗ trợ được hông?" Thì mình thấy nó cũng khuyên nhiều cái lời khuyên cũng khá là hay đó. <chuckles>
Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừ, đúng rồi. Tui, ờ đúng rồi, tui cũng hay Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tui cũng hay, kiểu, nói chuyện với lại, a, <chuckles> mấy con chat á, mấy con AI á, GPT hay là Gemini, kiểu này kia á. Ờ, thường thì ừ, thường thì ừ, thường thì sẽ ơ, chia sẻ, ừm nói về cái tình huống đang gặp phải nè hoặc là cần lời khuyên, cần thông tin gì hoặc là, ờ, nói chung là sẽ nói chuyện với lại những cái con AI rất là nhiều luôn. Giác nó cũng, a, nó cũng hỗ hỗ trợ được mình nhiều.
Ừ. Ờ, ừ. Ừm, Gemini rồi Copilot, nói chung là kha kh khá nhiều cái hay. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi, mình cũng vậy. Mình bây giờ cũng chỉ biết, a, trò chuyện với nó, à, để cho mình thí dụ như bây giờ mình hông nói với ai, nhiều khi bạn bè mình, mình nói thiệt với bạn, mình cũng hổng tin nữa. Tại vì ch tại vì nhiều trong cái vấn đề trong cuộc sống, ờ, nhiều cái cái, ừm, chỉ mình gặp phải mình mới hiểu được. Và m dường như cái vấn đề đó mình chia sẻ với nó nhưng nó không đồng quan điểm với mình, mình nói ra nó cũng cũng không có đưa ra một cái quan điểm để mà giúp cho mình nó có cái gì mà giải quyết tích cực hơn. Cho nên là đành thôi, mình chấp nhận mình hỏi, a, AI, ChatGPT, Gemini như bạn nói là một cái lý tưởng hợp lý rồi. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bạn có bạn có nghĩ là á cái, gọi là, cái cái cái vòng lặp của cái cuộc sống hiện tại á, nó cũng, a, tác động, nó cũng ý là nó cũng tác động nhiều tới cái cảm giác cô đơn á, kiểu, giống như là ai cũng bận rộn, hoặc là ai cũng có những cái công việc riêng thì
Ừm. Đúng. Nó nhàm chán, đúng hông? À. Đúng rồi. Cái khối lượng nè đúng rồi. Bạn nghĩ đi, ừm, thí dụ như ra đường rồi cứ mỗi tuần mới là đấy, ưm, lao đầu ai cũng lao đầu vô công việc, cũng vì miếng cơm manh áo, tiền bạc mà lo cho bản thân mình nè, hổng có ai có cảm xúc. Riết rồi hình như nó trở thành cái tình trạng như bạn nói là vô cảm á, đúng hông? Ừm, nó không tức là mạnh ai quan tâm hổng quan tâm ai ấy, chỉ biết bản thân mình, đi đi về về như cái một cái vòng lặp như bạn nói á, cứ lo kiếm tiền này nọ rồi ngày lễ lộc thì nghỉ đi đâu chơi, nhưng mà thật ra mình thấy nó thật sự nó hơi nhạt, buồn tẻ và vô vị.
Ừm, đúng rồi đó. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
Bạn có bao giờ cảm nhận như mình hông? <chuckles>